Oye, ¿cómo sueles tú mantener los límites sin pelear con la familia?
Ah, pues depende si mi familia quiere pelear o no. O sea, ah, sí, sí, sí. Em, creo que los límites son importantes en general, no solamente con la familia, y creo que no están pensados para pelear, sino para unir. Entonces, creo que en inicio siempre a pensar en esto desde la perspectiva de de tomar para qué son los límites, o sea, por qué estoy diciendo o exponiendo mi necesidad de algo, es porque quiero, pues, seguir unido a esta persona o a este grupo de personas. Entonces, creo que eso es lo primero que pienso.
<laughs> Muy importante. Claro. Ah, okey, okey, pero, ¿tú cómo sueles manejar, eh, pues, por ejemplo, cuando te sientes que alguien se mete demasiado en tus cosas?
¡Uy! Am. Creo que empiezo dejándoles saber a las personas, d digamos, si estoy hablando de mi familia, a veces mi familia sí es un poquito entrometida <giggles> de repente, ah, eh.
Ah, okey, se meten mucho en tus cosas.
No, eh, no solo en mis cosas, en todo, ¿no?, o sea, es es una familia y les preocupo. Entonces, como que quieren saber qué está pasando conmigo, si todo está bien, si hay algo que necesite y demás. Pero hay veces que tal vez yo siento que no necesito tanta ayuda y que yo puedo resolver mis cosas, y que ya después puedo regresar a compartirles lo que pasó, sin necesidad de que ellos estén involucrados en el proceso. Entonces
Ah, entiendo. Sí, sí, sí. Ah, okey.
esa parte de la privacidad, del intentar resolver las cosas por mí mismo, del cómo ser un poco más autosuficiente, es normalmente donde ya pienso en, okey, voy a tener una conversación para solicitar que el que poner, ¿poner un límite?, básicamente, ujú.
Ajá, okey, sí, ¿y tú crees que es fácil poner límites con la familia, pues, que ahorita tienes?, <chuckles> bueno, no puedes elegir, ya te tocó. <laughs>
<laughs> Am, pues que también es el concepto de la familia, porque si dices la que ahori la familia que ahorita tengo, pues la familia que ahorita tengo es mi pareja y yo. La familia que tuve antes de tener pareja era cuando estaba con mi mamá y esa era la familia que conocía. Para mí el concepto de familia es, sí, donde naces y donde vas creciendo, pero también llega un momento donde tú eliges empezar una familia nueva con alguien, ¿no?, y y ahí es donde entra, eh, ahora sí los acuerdos que vas a llegar a tener en tu nueva familia. Entonces, creo que hay 2 perspectivas bien separadas, eh, que es lo que no eliges y lo que sí eliges, y poner límites para lo que las personas que no elegiste, pero que han estado ahí toda tu vida, y poner límites para las personas que sí elegiste y que llevan un poco más en ese tiempo de tu vida, pero también son relevantes porque es tu elección, ¿no?, directamente.
Ah, okey. Diferente, sí. Sí, sí, es verdad. Y luego, eh, por ejemplo, ahorita con tu familia actual, que dijiste que era tu pareja, no sé si has tenido que poner algún límite últimamente y, pues, ¿cómo te fue con eso también?
Mm. Sí. Fíjate que sí, desde el inicio. Eh, normalmente, para mí, el poner límites es algo bien crucial, porque yo no considero el poner límites como algo malo, pues, el para mí, el poner límites es decirte a ti cómo yo quiero ser tratado, cómo me siento cómodo. Es como decir, en estos límites, ¿verdad?, dentro de esta caja de hasta este borde es donde yo me siento libre, donde yo me siento seguro. Y tú me vas a decir a mí, y yo dentro de esos límites, dentro de estas cosas que a mí me hacen sentir cómodo, yo me voy a sentir también libre y seguro. Y los combinamos para juntos hacer, ahora sí, un espacio donde ambos nos sintamos como se seguros y libres para poder, eh, pasarla bien, amarnos, eh, s disfrutar de la vida juntos. Eso sería de
Ah, okey. Ay, qué bueno. Y y luego llegando a estos, pues, a estos límites, eh, sin pe ¿y han llegado sin pelear o cómo ha tomado tu pareja cuando le dices como de que no, pues, esto me gustaría que ahí aplicáramos en nuestra relación, o si ella también te pone límites que sea son difícil para ti?
Ujú. Sí. Sí, o s creo que e esa parte ya tiene que ver desde la perspectiva. Eh, hay veces que las personas tienden a ofenderse cuando pones límites, cuando no entienden por qué lo estás haciendo, porque normalmente, cuando una persona pone un límite, la otra persona lo toma como, okey, entonces, no sé, no te caigo bien, o estás enojado conmigo, o no quieres que haga esto y me estás poniendo un alto, y demás.
Ah, sí, sí. Como una obligación.
E exacto, sí, como una obligación, o como si te estuviera regañando por algo que hiciste mal. O sea, como si lo que tú haces está mal. Y no se trate no se trata de lo que tú haces esté mal o no, porque tal vez para otro círculo de personas, lo que tú haces, que a mí no me gusta, a ellos no les importa, o sí les gusta. Entonc ujú, entonces, se trata más esta perspectiva de acercarte y decir: "Es que, estos límites que tengo los pongo, porque quiero mantener una relación contigo. Quiero que sigas siendo mi amigo, quiero que sigas siendo una persona en la que confío, quiero que sigas siendo una persona con la que tengo relación". Y, pues, si ese es el caso, de ahí nace. Yo me voy a sentir cómodo si hacemos esto. Y si tú te sientes cómodo haciéndolo, pues, qué bueno. Y si no, pues, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, o si no de plano, pues, ahí ya la decisión es mía.
Sí, es verdad. No funciona o no. Sí, pues, es como llegar a un acuerdo, ¿no?, tienes que llegar a un acuerdo con la pareja o tu familiar. Pero, pues, ¿quién dirías tú que es la persona, pues, con la que más te cuesta mantener límites en tu familia, ya sea de tu pareja o de tu familia, de tus padres, hermanos?
A exacto. Ujú. E Yo creo que siempre fui una persona muy no sé, ah, permisiva desde pequeño. Entonces, era muy complicado para mí poner límites. Yo decía que sí a todo, y me sacrificaba a ahí mismo por cualquier cosa, y decía: "Si alguien me pide algo, es más importante de lo que yo quiero, o de lo que yo estoy haciendo en ese momento, entonces lo tengo que atender inmediatamente." Am, ese tema del de sacrificarte por otros o hacer cosas por otros está bien, no no es como que algo que esté mal, pero está bien hasta el punto en que las otras personas respeten ese acto, y también, pues, se preocupen por ti, para también que se de sa sea importante lo que tú haces, ¿no? Porque, cuando no recibes eso, pues, entonces, solamente tú estás todo el tiempo dejando de ser tú, o lo que te gusta, para poder ayudar a alguien más, a que esa persona exprese su libertad o sea feliz. Y eso es bastante complicado, porque te estás sacrificando, y estás gastando de ti mismo, por algo que no vas a tener ninguna ventaja o ningún beneficio.
Claro. Sí, pues, dejando, pues ya lo que tú quieres hacer, ¿no?, también por complacer a otras personas. Pero, pues, ¿qué fue lo que te hizo a ti decidir, eh, que tenías que poner esos límites? ¿Te pasó algo? ¿O algo como de que llegaras a ese pensamiento, o ya pe ya has pensado así todo el tiempo?
Ujú. Sí. Creo que, eh, cuando cambié más fue cuando tuve una relación de amistad, uh, eh, cuand tuve un amigo, que sí se aprovechó mucho, ¿eh? Se aprovechó mucho, de de manera económica, como que siempre yo podi decía que sí y y como que me chantajeaba mucho emocionalmente, me manipulaba tanto como que nuestra amistad, de que: "Si no haces esto, pues eres una persona que no no no no te importo, ¿verdad? Y yo he hecho muchas cosas por ti", y así. Entonces, llegó un momento donde todo eso se vo ya estaba como que muy encerrado, era siempre lo mismo, yo me sentía muy presionado. Y cuando hablé con otras personas, pues me hicieron ver que realmente yo me estaba como quemando a mí mismo por solamente ser alguien más feliz, ¿no? Y ahí fue donde cambió mi perspectiva. Empezó a cambiar. Sí, estuvo difícil. Estuvo muy difícil.
Claro. Sí, pues un sacrificio. ¿Y te resultó muy difícil a ti explicar, pues, tu punto de vista sin que tu amigo se ofendiera o no le dijiste nada, solamente te fuiste separando poco a poco de él?
Eh, sí lo hice, o sea, sí empecé con una conversación clara, de decir: "¿Sabes qué? Es que ya no puedo hacer esto o es que no me parece justo y demás". Y fue la reacción que te comenté al inicio, ¿no? De, eh, uno a veces tiene miedo a hacerlo porque, eh, quiere mucho esa relación, ¿no? Que tiene de amistad, demás, y dices: “Ah, es que si lo hago, voy a arruinar algo que está en medio de los 2, o sea, lo que tenemos”. Pero lo ha si tienes ese miedo es porque realmente quieres mantener la relación. Entonces, si quieres mantener la relación, mm, lo mejor es hablar, porque 90% de las veces, cuando tú te acercas a alguien y le explicas que es importante para ti, pero que para poder tú sentirte cómodo necesitas algo, esa petición va a ser escuchada y respetada por la otra persona, eh, sí, sí, sí, o sea, siempre que tú lo te acerques expresando que lo que estás diciendo de aquí es como un límite, como de: "A mí no me gusta o no puedo estar pagando por todo, ¿verdad? Quiero salir contigo, podemos hacer otras cosas, podemos buscar una manera de en la que podamos los 2 disfrutar de algo sin tener que gastar mucho". No sé, cualquier cosa. Al final de cuentas, la idea principal sigue siendo, quiero seguir saliendo contigo, quiero seguir frecuentándote, quiero seguir compartiendo mi vida contigo, ¿no? Esa es esa es la idea original. Entonces
Ajá. Ah, ¿en serio? Ah, okey. ¿Y tú crees que la gente, e entiende entonces realmente qué son los límites?
Ah sí, creo que a veces es es lo del inicio, ¿no? Creo que muchas veces no nos entendemos, porque estamos acostumbrados a que en eh, bueno, hay hay las dos perspectivas. Hay personas que están acostumbradas a siempre decir que sí a todo, y no poner límites, ah, porque nos, tal vez no lo han visto de esta perspectiva, y hay personas que están siempre acostumbradas a que les digan que sí a todo, que nadie les les, no sé, les niegue algo. Entonces, cuando alguien empieza a negar eso, ellos lo toman como un ataque, una negativa, una forma en la que dices: "Oye, pues, entonces, yo no te caigo bien y tú no quieres tener una amistad conmigo, porque mira, todos los demás que sí dicen que sí, ¿verdad?".
Ah, okey. Sí, eso es verdad. Entonces, para ti, ¿qué es lo más difícil eh, en el poner el poner el límite o mantenerlo? Porque puede llegar a ser difícil también, ¿no? De que tú pongas tus límites y la otra persona también, pero, pues, que se vaya volviendo difícil, puedes seguir, no sé, lo sí lo tomas como reglas o acuerdos, no sé si se se hace difícil con el paso del tiempo.
Ujú. Mm, lo más difícil de poner el límite para mí es esa parte, de hacer entender a la otra persona. O sea, eh eh, muchas veces la forma en la que escoges el vocabulario para transmitir una idea importa mucho, pero también importa mucho el receptor, ¿cómo va a tomar la idea que estás transmitiendo? Eh, ¿cómo está en ese momento? Si está molesto, si tiene otras cosas en la mente, si realmente está escuchando. Si es una persona que está dispuesta a escucharte o que solamente, la verdad, te está utilizando, como que está siendo muy manipulador. Es eso es lo más difícil. O sea, cuando es i en entablar primero la la comunicación y esta parte de para que el mensaje pueda llegar. Ya después de que ajá, ese mensaje llega, el demás de cuál es la petición da igual, es un segundo plano. Y ya implica decisiones de ambas partes, de decir, ah, sí quiero seguir o sí quiero cumplir con lo que me estás pidiendo o no puedo hacerlo. Aún cuando sí quisiera, no puedo. O la otra, no quiero hacerlo, ¿verdad? Hay tres respuestas. Sí quiero, no quiero o no puedo, pero sí quiero específicamente.
Sí, es verdad. Sí, pues sí. Sí, es verdad, como que ya depende también con la persona que estés tratando, ¿no? De que puede tomárselo de diferente forma, pero, oye ¿tú qué consejo, pues, le darías a alguien que no sabe cómo hacerlo sin pelear?
Ujú. No, y am Si hay una persona que no sabe poner límites sin pelear, pues tal vez, eh, significa que esa persona también no está buscando mantener una relación con otras personas. Tal vez, lo único que está haciendo es dejándole saber a los demás que esa persona es más importante. Porque cuando yo llego a poner un límite, el límite se trata, claro, de mí, pero de mí relacionándome con otros. Es decir, si yo pongo un límite contigo es porque yo quiero relacionarme contigo. O sea, yo estoy buscando seguir, mantener esa relación. Entonces, si yo vengo contigo y solamente pongo un límite de: "No me hables", pues, ya no estoy buscando relacionarme contigo. O si pongo límites completamente excesivos de: "Solamente me puedes hablar de 3 a 4", ¿no? Bueno pues, ¿por qué? O sea, ese tipo de cosas son algo que no está buscando un puente para conectar, sino ahora sí que romperlo para desconectarnos. Y eso eso sí pasa, la verdad, esas peticiones como completamente ridículas, pero más que nada es esa perspectiva de que hay personas que no lo hacen porque, pues, no están buscando realmente tener una relación con otros. Más que nada
Claro. Ay, no. Sí pues ya, sí. Si alguien te lo hace, pues ya uno se lo tomaría personal, ¿no? Pues de que no, pues esta persona realmente no quiere entablar una conversación conmigo, una amistad, eh, mejor también esa persona se terminaría alejando.
Sí. Ujú. Ujú. Sí, sí, correcto. Exactamente así.
¿Y tú crees que en tu familia hablar de límites es algo normal o todavía se ve como algo raro?
Con mi mamá es más difícil, cua que con mis padres es más complicado, con mi hermano no. O sea, con mi hermano somos muy francos y hablamos de las cosas y decimos: ah, mm, "Oye, pues esto no me gusta. Ah, bueno, está bien, no, no te gusta, no lo voy a hacer". Pero así es mi hermano, voy a hablar contigo, seguimos siendo hermanos. No te gusta, pues no lo hago y ya. Es algo que puedo yo decidir. Y con mis papás es algo diferente porque, mi mamá normalmente tiende a tomarse todo muy a pecho, <laughs> entonces, ella sí es de las personas de que le digo: "Oye, ¿sabes qué mamá? Eh, pues fíjate que pues yo ya, eh, o sea, ya no vivo aquí hace mucho tiempo. Entonces, cuando venga, te agradecería que, ah, no sé, tal vez no, o sea, no me exijas en estas cosas, ¿no?, porque, pues, ahora soy un invitado. Claro que yo te voy a ayudar, claro que estoy aquí para lo que ocupes, pero, no lo hagas con un tono de exigencia". Entonces: "Ay, no, pero entonces, ya no eres mi hijo, yo siempre te he hablado así, qué diferen". O sea, pero como que, mu eh, pues no de chiste, pero con mucha exageración y ya después como que dice: "Bueno, tienes razón", ¿no?, o sea, como que es más difícil. ¡Ah!, exacto, sí.
Ah, okey. Ajá. Ay, ¿en serio, eso te ha dicho? Pero, ¿de chiste? <laughs> Ya se le pasa el corajito. Y entonces, ¿no te ha pasado sentirte culpable por poner límites, por ejemplo con tu mamá?
Ah, mm, no, al inicio fue digo, es complicado porque yo ya sé cómo es ella, y es como lo mismo de que nadie es profeta en su en su propia familia, ¿no?, en su propia tierra,. Porque le dicen: "Ay, ¿tú qué?, si yo estuve contigo, yo sé todo de ti", ¿no?, porque soy soy su hijo, pero llega un punto donde ya ambos sabemos que somos adultos y, pues, es más sencillo.
No, pues bueno, pues, muchas gracias por la plática, y pues, me ha gustado mucho los puntos que has tocado, se me hacen pues, de suma importancia, y hasta luego.
Sí. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Hasta luego.